Claro, o sea, te tienes el lado positivo y el negativo de pues negativo, tristemente ya no están yendo a la sala como dices, pero lo positivo es que te están dando más contenido a ti para ver más más cosas, ¿no? Y tienes razón, estos actores pues sí tuvieron que migrar de que salían en puras películas y de repente los ves en series, pue pues es entretenido, ¿no?, o sea, creo que el el verlos en una serie o al menos en ver a una persona famosa te pues te atrapa, ¿no?, ¿o cómo lo ves tú?
Sí, sí. Claro. Tuvieron que emigrar, sí. Claro claro, claro, pues sí, eh, aunque hay muy buenos actores que han salido de todas estas series, am, bueno, mira que, al revés, ahora o visto muchos actores que empezaron en series en Netflix o en Amazon y ahora están haciendo grandes películas de cine, entonces, ha sido como un un, pues, un despertar y más oportunidades para los actores, porque como hay tantas series, pues ahora ser actor me parece que es como un poquito negocio, me voy a poner las pilas a ver si puedo hacer algo también ahí. <chuckles> No sé, algo de tiem medio tiempo, porque, mira, con todas las series que hay, sí entonces sí ha cambiado toda la dinámica, la dinámica en que consumimos, pues, eh, ya no, por ejemplo, ya no se tiene antena parabólica ni nada de eso, porque, ¿para qué?, no es necesario, entonces, la gente, pues, y y y uno con 1 sola de estas que tú tengas, a veces también es suficiente si tu poder adquisitivo no es muy grande, no tienes que gastar tanto y tienes muchos productos para ver muy interesantes, mucho contenido para toda la familia también.
Sí. Claro. Sí, claro, pues sí. Nunca digas nunca. Ujú. Exacto. Oye, justo ahorita que dices para toda la familia, ¿no crees que este hecho de que hay tanto entretenimiento, o más bien tantas formas de ver, no te mantiene más encerrado en la casa?, ¿no crees que eso es un contra?
Pues eso hay que aprender a controlarlo, sí, porque uno se puede dejar llevar muy fácil, porque como hay tanto contenido y nunca paras, es como que nunca paras, porque siempre hay mucho que ver, te atrapa, y entonces pero hay días que está bueno quedarse en la casa y no hacer nada y verse toda una serie completa, eso me me encanta, ¿sabes?, de vez en cuando hacerlo, eh, te compras unas palomitas y te pones tu mejor cobijita encima y mira, te ves tus series todo el día, te desconectas, te relajas, uy, sí.
Ujú. Claro. Te atrapa, ¿no? <chuckles> Claro, qué rico. Por ejemplo, un día lluvioso, ¿no?, de que pues tienes muchas opciones para ver una peliculita, como dices, con tus palomitas y con toda la botana que quieras, y en años atrás si estaba lloviendo, "No, pues, ¿cómo voy a ir al cine así si no, me voy a empapar?", ¿no?, tienes más opciones, claro, ha cambiado mucho, pero pues sí, ha tiene muchas cosas positivas, totalmente, el el streaming.
Sí, sí, sí. Claro, claro, exacto. Así es. Sí, así es. Muchas muchas gracias por haber escuchado todas mis historias de streaming y de las series y películas que me gustan.

Oye, quería preguntarte, ¿cómo crees tú que cambió el streaming la forma de consumir el entretenimiento? ¿Qué piensas?
Bueno, pues, lo cambió de una forma radical, ¿eh? Porque yo soy un poquito dinosaurio, yo ya estoy pasada de añitos, entonces, pues, a mí me tocó vivir las viejas épocas y las medias y las nuevas, ¿no? Casi que cuando nació el tela la televisión, bueno, no tanto pero sí. No tanto pero sí.
Ajá. <chuckles> Okey. ¿En serio? Pero, ¿qué cambios viste, por ejemplo? O sea, lo que más te impactó.
No, pues, mira, lo más dramático con el streaming es que ya, por lo menos para mí, lo más así revolucionario fue el hecho de que yo podía ver televisión y mis shows a la hora que yo quisiera, porque antes, pues, te tocaba al horario que el televisor te decía, ¿no? Entonces
Ujú. Claro. Es sí tienes un gran punto, muchos no piensan eso, o sea, se acostumbraban a ver la, no sé, la novela a las 4 de la tarde y si ya te lo perdías, pues, ya te espe ni modo, ¿no?
Claro. Claro, y si no te sentabas ahí, ya te bueno, no ya no la podías ver, eh, bueno, después salió, pues, eh eh, los videotapes que podías grabarlos, eh, entonces, por lo menos lo grababa uno, ¿no? Pero tampoco era como así, si no te funcionaba la grabadora de video y no podías grabarlo, en fin, era muy complicado, y bueno, si
Claro. Ujú. Claro y luego tenías que como que girarlo de cierta forma, ¿no? Para que funcionara, y si no lo hacías se podía como quemar algo, le pasaba al rollo, ¿no? Era era tedioso hacer esto, ¿no?